Heu, oui effectivement, ça m'est arrivé et je t'avoue que c'est pas très drôle, hein. C'était, heu, à Vancouver, heu, il y a 9 ans. En fait, heu, je prenais, je j'étais parti, heu, en échange linguistique et heu, j'avais des cours particuliers, heu, dans une école et entre 12:00 et 2, bah on pouvait sortir pour aller manger. Logique, hein, heu, diras-tu donc heu, je sors et puis j'avais envie de me balader en ville. Donc, il y avait un parc, heu, très connu. Donc, je je me suis pris un sandwich, je suis allé là-bas. Puis, j j'ai eu l'envie, heu, de me balader. Donc, je me balade et puis, heu, une 1/2 avant le cours, heu, je vois: «Ah faut faudrait que je rentre». Et le problème, c'est que bon d'une part, j'avais pas de plan et ensuite, heu, bah, hormis, heu, le wifi que j'utilisais pour mon téléphone, enfin sur mon téléphone, hem, à l'école ou, heu, là où je logeais, bah j'avais rien. Donc heu, je vois que bah, je suis paumé. Je me fais: «Mon Dieu, heu, comment je vais faire?» Ouais, ouais, c'était c'était très compliqué, heu, j'ai, heu, bah au début, heu, j'ai, heu, on va dire: «Allez, heu, tranquille, on on va essayer de pas trop paniquer» ouais c'est ça, mais c'était quand même assez stressant, parce que et puis ça grouille. C c'était le centre-ville de Vancouver, il y a plein de monde, c'était pas le côté où tu es près des, heu, de la plage, ou, parce qu'il y a un port. Heu, c'était pas le côté du port, c'est vraiment dans dans le centre-ville et heu, bon, heu, c'est c'est pas évident, heu, tu as les voitures, tu as les g tu as plein de monde, tu as le bruit et <smacks lips> bon, je me suis dit, heu: «On va on va demander, heu, peut-être, heu, à quelqu'un» et heu, j'ai demandé à quelqu'un et il me disait qu'il a qu'il a pas eu le temps. Je me suis dit, bon, on va peut-être essayer, heu, <blows air> de bah, de de s'en sortir soi-même, mais je me suis dit: «c'est par cette direction». Je suis parti un 1/4 dans une direction puis, je fais: «Mais non, je je rec je reconnais pas. Je m'enfonce, je m'enfonce». Puis, je vois le temps qui défile. Il reste 10 minutes. Je fais: «Oh là là, heu, là, ça commence, heu, vraiment à être critique». Donc heu, là, heu, c'est c'est plus, heu c'est je commençais à paniquer pour de vrai là, hein. Parce que c'est, heu c'est des cours que j'avais payés quand même, hein.
Ah ouais, pas du tout. <chuckles> Ah, OK. Mmh. Ouais, ouais, normal. Mouais. Mmh. Ah. <chuckles> Mmh. OK. Ouh là là. <laughs> Mouais, bah pas trop de problème, quoi. Ah oui et <chuckles> Mouais. Mmh oui. Oh non. <chuckles> Attends, mais Ah At heu